Ah, muito que bem.
E tem um outro truque também que eu faço. Com o po com com o frango. Aquela <chuckles> acho que parece que meu marido está cansado de frango.
É, qual que é? Ah, ah. Então então são os dois pratos ali que, geralmente, quando tem uma visita especial, você escolhe entre eles.
Sim, porque eu sei que vai ficar bom. <chuckles>
Ah, entendi entendi.
<chuckles> E é mesmo assim, né, eu fico esperando que as pessoas, ali, comentem alguma coisa.
E esse bacalhau, ele leva muito tempo o o o frango, você comentou que é por volta de uns 15 minutos, né, e esse bacalhau, ele leva quanto tempo?
Depois dele pronto. Depois dele pronto, 15 minutos no forno, primeiro eu faço na frigideira, o frango. E o bacalhau, igual.
Ah, tá tá tá, entendi. Ah tá, você limpa limpa, aham. Mesma forma.
Mas o o o peixe, ele sempre faz mais rápido, né, na frigideira. É volta e volta, como eu digo o
Aham, e precisa menos cozimento ali, né.
Exatamente, cozinha um pouquinho e quando vê que já está pronto, coloca numa bandeja e vai para o forno. Ah, e coloco pão ralado em cima.
Uhum. Pão ralado?
Uhum. As vezes, também coloco o queijo, um queijo mussarela ou um parmegiano.
Ah. Nossa. Bacana. Ah, então dá para fazer algumas versões diferentes, né, dá para dar uma, eh, inovada, né, nos pratos aí, para não ficar sempre do mesmo jeito, né.
Sim. A às vezes, assim, não deveria mudar, porque a nata é o principal, porém eu sou intolerante à lactose, então acabo, às vezes, mudando para um outro tipo
Ah. Ah, você precisa substituir ali um pouco, né.
por um de soja, um de aveia, um de amêndoas, assim, para mudar um pouco, mas o gostoso é com nata, é Bechamel.
E e e e você e você sente que muda muito o gosto, quando você troca esse ingrediente?
Sim. Sim, sim. É bem gostoso, né, o creme de leite, aí.
Ah, entendi. Aham.
Sim.
E esses dois pratos, ele servem quantas pessoas, mais ou menos, ou tem diferença entre os dois?
Ah, eu calculo por por exemplo, eu compro meio quilo de bacalhau, dá para quatro pessoas.
Ah.
E a mesma quantia é o frango, então, se vem mais, por exemplo, 6 pessoas, eu já faço 1 quilo. Eh, eu já faço 1 quilo melhor sobrar que faltar, mas sempre sobra, porque são pratos eh, bas sim e sempre eu coloco um entrante antes, eu coloco outras coisas e sempre tem mais coisas não é só esse é o prato princial.
Aí você aumenta a quantidade. Hum. Bem servidos, né. Aham. E e de que e de acompanhamento o que que geralmente você faz, para esses 2 pratos?